Kalau naik motor ya Kak ya, kebetulan, ya udah gitu misalnya aku berangkatnya pagi kadang tuh entar mampir dulu semisal kalau misalnya hujan nih, mampir dulu di minimarket gitu jajan, makan dulu tuh beli onigiri atau apa gitu. Ngopi dulu sebat 1 rok 1 batang, 2 batang gitu habis itu baru cus lagi berangkat, jadi lebih santai sih.
Mhm. Mhm. Mmm, gitu. Oh. Jadi malah ada ini ya, eee, banyak aktivitas yang dilakukan di tengah jalan, ketika naik motor dibanding naik mobil ya, luar biasa sekali. <chuckles>
<chuckles> Benar benar. Iya pasti dong Kak, karena kan males ya naik mobil tuh kadang, "Aduh udah leh berhenti mau berhenti entar juga macet lagi udahlah mending berangkat aja dulu" gitu.
Oh. Oh gitu jadi, eee, lebih membosankan bawa mobil dibanding motor, eee, bagi kamu gitu?
<chuckles> Lumayan sih Kak, perbandingannya cukup kerasa apalagi kan, pasti lebih boros di dompet juga ya, kalau bawa mobil nih mau nggak mau ya pasti. <chuckles>
Wah. Mmm. Pasti dong, eee, bensinnya juga lebih ini ya lebih apa ibaratnya lebih cepet habis pas sewaktu macet ya?
Iya. Betul sekali betul sekali Kak apalagi kan AC nggak mati nih kalau pas hujan kalau nggak ya kali.
Hmm. Ah, iya, oh AC itu memang sangat berpengaruh ke bensin atau gimana tuh?
Banget Kak. Karena kan AC itu ikut beban mesin ya jadinya memang, memang sangat berpengaruh gitu dengan, putaran mesin apalagi kalau misalnya kep kelamaan berhenti itu kan otomatis AC juga cuman ngikut, dari putaran mesin aja kan, tidak di gas, tidak diapa-apain jadi ya udah dia nyala mati ya di situ terus.
Oh banget. Mhm. Oh. Wah berarti memang, apa ya, motor itu alternatif yang, eee, irit dan luar biasa cepat, dan juga menyenangkan buat kamu ya, bisa melipir-melipir ke, apa, beberapa tujuan sebelum ke tujuan akhir gitu ya, luar biasa sekali pengalaman hujan kamu. <chuckles>
Bikin, eee, cepet habis. Betul. <chuckles> Betul betul banget Kak, dan bisa masuk jalan tikus. <laughs>
Seru sih, eee, ceritanya kapan-kapan cerita lagi ya kalau ada yang seru-seru kayak gini, heeh.
Boleh boleh dengan senang hati Kak buat cerita.
<chuckles> Makasih loh udah apa sharing ceritanya sampai jumpa lagi.
Sama-sama Kak senang juga bisa bercerita.

Sebenarnya iya ya, Kak. Cuma kan kadang posisinya toilet nih kan rame ya, Kak, ya. Dipakai orang banyak juga bukan hanya kita, mohon maaf banget nih. Pas lagi orang cuci tangan ya kali tangannya basah-basah gitu, Kak. Pasti pengen ngeringin juga kan. Jadi nggak enak juga sebenarnya tapi gimana. Aduh, kayak gitu.
Heeh. <chuckles> Betul, betul. Oke. <chuckles> Waktu itu apa, eee, kamu ngeringin badan itu posisinya gimana tuh? Ada banyak orang juga atau memang pas kebetulan lagi sendirian?
Aduh, kayak gitu. Kebetulan di di kampusku tuh toiletnya banyak, Kak. Jadi setiap di bagian ujung lorong itu ada empat toilet empat toilet. Jadi per 1 toilet gede iya, 1 toilet gede gitu isinya ada 4 bilik. Jadi aman banget, Kak. Jadi ya udah waktu itu kan posisinya sepi juga, masih cukup pagi ya, waktu itu kan sekitar jam 7.00 pagi karena aku memang kelas pagi di situ. Aku datang jam 6.30 berarti sampai kampus dengan posisi udah basah di bagian kiri-kanan, aku keringin, Kak, benar-benar aku keringin dan itu kering ternyata. <chuckles>
Mmm. Wih. Kayak toilet ya. <chuckles> Iya. Wah. Iya. Mmm. Dan ada untungnya nggak ada orang lain juga ya. Jadi kamu bisa, ibaratnya menguasai hand dryer-nya tanpa gangguan sama sekali, gitu ya. <chuckles>
Benar banget. Betul sekali, benar banget, Kak. Jadi aman banget dan waktu itu tidak tengsin ya, Kak, tidak malu gitu karena kan nggak ketahuan siapa-siapa ya. Jadi ya ya udahlah, cukup yang tahu-tahu aja. <chuckles>
Iya. <chuckles> Iya. kamu tahu aja, betul sekali. Nah, kalau misalkan apa sih, eee, hujan kayak gitu kan biasanya jalanan jadi tambah macet, eee, dan sulit banget untuk cari alternatif. Itu gimana tuh cara kamu mengatasi apa, eee, kemacetan di jalan atau memang, "Ya udahlah, eee, ngikutin, eee, jalurnya apa, biar mengalir aja gitu jalannya kendaraan." Gimana tuh kamu memposisikan diri kamu pas waktu hujan, macet, kayak gitu?
Iya. Benar. Mmm. Kalau aku nangis ya, Kak. <chuckles> Nggak nggak, bercanda bercanda. Jadi, kalau aku sih biasanya bakal ini, Kak, kalau misalnya naik motor ya, aku bakal berusaha buat cari jalan-jalan tikus ataupun ya misalnya di antara sela-sela mobil gitu, masuk-masuk gitu loh, Kak. Nyelip-nyelip gitu di antara mobil-mobil. Tapi kalau misalnya bawa mobil ya, ya sudah terima nasib gitu. Diam saja tunggu lampunya hijau. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Heeh. Mmm. Oh, ya ya. Tapi kan untung kalau misalkan bawa mobil tuh nggak kebasahan ya. Beruntungnya gitu ya. Cuman, eee, waktunya banyak terbuang di kemacetan itu mungkin ya.
Benar. Benar banget, Kak. Setuju banget, Kak. Jadi mau nggak mau kan harus berangkat lebih pagi, harus lebih hati-hati lagi karena kan sering kali motor-motor nih kalo posisi hujan pada ngebut juga ya karena mungkin takut, apa ya, takut takut telat juga gitu kan. Kadang orang kalau hujan, "Aduh, entarlah tunggu dulu hujannya agak reda." Ternyata nggak reda-reda, mau nggak mau berangkat.
Mmm. <chuckles> Iya. Iya betul betul. Iya. Eee, kebetulan mungkin berangkatnya berbarengan. Jadi aja, kayak lomba gitu kan ya. <chuckles>
Itu, Kak. <chuckles> Iya, bener. Sering banget lagi kayak gitu.